Oke. Ih, lumayan lah itu, Kak. 3, 4 bulan lumayan lah, ibaratnya masa proba probation ya. <chuckles>
Mhm. Ya, benar benar.
Nah, itu kan tadi kalau ke pacar ya, Kak. Kalau hal yang lain ada nggak? Atau mungkin dalam memilih apa namanya, karir, atau dalam perkuliahan, ada nggak sih, Kak, Kakak, eee, apa ya, mengikuti feeling dan intuisi Kakak dan ternyata hasilnya, eee, bagus atau malah sebaili sebaliknya gitu, Kak?
Mhm. Mhm. Mhm. Oh. Oke. Heeh. Heeh. Ada ada, Kak. Nah ini, mungkin ke jenjang ini ya, ke jenjang waktu pas aku milih kuliah kemarin kali ya. Jadi, kemarin itu aku nggak tahu kan arah hidupku ke mana gitu, maksudnya jurusanku aku nggak tahu mau ke mana. Gini kampusnya juga mau ke mana, gitu, karena aku nggak nggak merencanakan gitu loh. Nah, terus ya udah, mmm, dari pihak keluarga tuh kayak nyaranin, eee, ke sini aja nih gitu, ke jurusan manajemen, ekonomi manajemen gitu, Kak. Terus, mmm, ya udah karena aku juga maksudnya nggak tahu, bingung arahnya mau ke mana gitu kan, dan intuisiku bilang, kayak bisa gitu, a a intuisiku bilang kayak ini bisa gitu, "kamu bisa" gitu, terus ya udahlah. Padahal aku nggak ada, Kak, aku padahal nggak suka hitung-hitungan. Ekonomi kan itung-itungan kan, nggak mungkin banget nggak lepas banget dari uang, nggak lepas dari ngomongin pajak, ngomongin, ya ekonomi lah ya gitu kan. Mhm, terus kurva-kurva, benar. Ngu ngomongin kurva, ngomongin sistem sistem ekonomi dan sebagainya, yang mana itu bersangkut paut dengan politik dan sebagainya juga. Aduh, mana aku paling nggak suka lagi yang kayak gitu kayak gitu kan. Tapi entah kenapa intuisiku bilang, "aku bisa" gitu. Ya udah aku terusin, aku lanjutin, gitu.
Oke. <chuckles> Oke, paham. Mhm. <chuckles> Iya iya iya. Ya, betul. Betul. Hitung-hitunganlah ya, ngitungin duit orang lah ya. Betul. Setuju. Oke. Oke, berarti intuisinya me apa ya, mendukung ya Kakak di apa namanya, di perkuliahan itu u untuk mengambil jurusan ekonomi ya. Oke nah selain itu Kak, eee, apa ya balik lagi ya, ketika di perkuliahan itu, apakah ada, apa ya, apakah ada tantangannya nih yang berkaitan sama intuisi Kakak itu, apa emang semua itu berjalan dengan mulus aja?
Mhm. Benar benar. Mhm. Mhm. Oke. Alhamdulillah berjalan dengan mulus sih, Kak emang paling benar ya. Eee, aku setuju banget sih dengan statement yang, "Apa yang kita percayai, itu yang bakal bakal terjadi." Jadi, sama kayak intuisi gitu, ketika intuisi kita bilang kayak "Iya, bisa" gitu ya, beneran bisa, Kak. Jadi kalau misalnya, mmm, aku sekarang tuh beneran berdasarkan intuisi gitu loh, kalau misalnya itu bagus untuk aku, tapi ternyata intuisiku bilang enggak, aku nggak akan lanjutin, karena intuisiku nem nggak pernah salah. Tubuh tuh kayak duluan merespon gitu ketimbang otak dan pikiran kita. Jadi, coba deh duluanin, prioritasin intuisi. Tapi aku bukan berarti nyuruh apa ya, nyuruh kayak bukan berarti aku menilai bahwa intuisi itu selalu benar, enggak gitu. S kadang juga kita perlu berpikir untuk secara realistis, secara rasional gitu, logika gitu. Tapi, jangan lupa juga, kayak aku tadi kan contoh kasusnya yang hubungan tadi kan, aku jadi, mik apa, mengesampingkan intuisiku, padahal, ya intuisiku benar lagi, gitu loh.
Oh. Setuju. Mhm. Mhm mhm. Betul betul. Betul setuju. Mhm mhm. Iya. <chuckles> Oh oke oke, menarik banget sih Kak jadi aku paham sih Kak, jadi kayak kita benar-benar ngikutin intuisi sih. Terus nih, selain itu, ada lagi nggak Kak pengalaman tentang mempercayai intuisi Kak?
Gitu.

Oh, oke. Nah Kakak ada nggak, sih, Kak, eee, apa, ya, suatu kejadian, nih, kejadian konkrit, nih, atau momen konkrit, nih, yang mungkin Kakak, tuh, lagi ngikutin feeling Kakak, dan hasilnya entah itu bagus, atau mungkin ada juga kejadian Kakak ngikutin feeling dan intuisi Kakak, tapi hasilnya jelek gitu Kak, terus apa yang Kakak pelajarin dari situ?
Heeh. Oke. Hmm. Oke ada ada Kak, hmm. Wah, ada banget jadi itu kejadian mungkin kayak 4 bulan yang lalu kali, ya, kalau nggak salah, ya. Jadi aku menjalin hubunganlah sama orang gitu loh, terus, mmm, sebenarnya sebelum menjalin hubungan sama, nih, orang, aku, tuh, udah ada feeling gitu udah ada intuisi aku, tuh, bilang sebenarnya enggak, aku nggak bisa sama, nih, orang gitu loh. Nah, tapi karena dari pihak sana, tuh, kayaknya usaha banget gitu, ya, dan aku juga, ah, ya, udahlah gitu, loh, kayak apa salahnya gitu, kan, dijalanin gitu. Terus, mmm, ternyata bener aja Kak, selama kita makin makin hari makin hari, tuh, kayak ditunjukin gitu loh, makin makin nggak nggak sevisi, makin nggak nyambung, makin nggak sefrekuensi dan sebagainya. Nah, itu, tuh, yang ngebikin oh iya emang bener, nih, intuisiku, dan bener aja gitu lagi-lagi, setelah aku mengikuti intuisiku yang mana, mmm, intuisiku bilang kalau, "Udahlah berakhir aja, nih, hubungan." Gitu, kan. Bener aja aku jadinya lega Kak. Nah, ini, nih, yang ngebedain juga iya, yang ngebedain apakah sebenarnya hal yang kita pilih itu, tuh, berdasarkan intuisi apa rasa takut. Yang aku yang aku lihat, intuisi itu, tuh, ketika kita memilih hal tersebut berdasarkan intuisi kita ngerasanya lega, tapi kalau kita ngerasanya nyesel itu, apa, nyesel terus ngerasanya kayak apa apa, nah itu artinya kita ketakutan, kep pilihan atas rasa ketakutan gitu loh.
Oke. Mmm. Oh, oke. Hmm. Betul. Ah, paham. Oke. Ah, oke. Hmm, betul. Oh, oke.
Gitu.
Tapi Kakak itu awalnya, tuh, pas mulai hubungan sama apa namanya, mantan Kakak ini, berarti itu Kakak ngikutin intuisi, ya, Kak?
Mmm. Enggak, intuisiku, kan, bilang nggak. Tapi aku tetep cobain, mhm gitu Kak.
Oh, nggak. Oh iya iya iya iya. Oh, iya karena tadi Kakak bilang, eee, ini, ya, biar apa namanya, biar enggak apa, oh, okelah ini, kan, ada usahanya juga gitu, ya.
Iya bener. Dia soalnya kayak komit terus Kak, kayak terus-terusan apa, ya, ada usahanyalah gitu, dan aku juga kayak udahlah, ya, gitu co bukan cobain, ya, lebih tepatnya kayak, kayaknya orang serius banget, deh, gitu kayak, padahal aku udah sering banget lagi nggak nunjukin ke arah yang ke sana gitu, loh. Terus, ya, udah.
Heeh heeh heeh. Betul betul, paham. Mhm mhm. Oke, terus dari Kakaknya sendiri, nih, Kak, itu berapa lama Kakak menyadari ketika udah kejadian, ya, habis itu kayak ngerasa, aduh ini orang, kok, gini, ya, berubah gitu loh Kak?
Hmm.

Oke berarti nggak hanya cuma untuk memilih kuliah berarti dalam memilih banyak hal juga ya, nah kalau misalnya nih Kakak milih skincare atau makeup apakah ngikutin intuisi? <laughs>
Mmm, bener. Mmm. Oh. Lebih ke mikirin ini ya Kak ngikutin dompet ya Kak ya. <laughs>
<laughs> Karena kan aku selalu ngelihat ya kalau misalnya cewek itu kan kalau mau beli apa ya, kalau mau beli makeup-lah apalagi li apa, eee, apa sih namanya lipstik ya, itu di tangan tangan segala macam itu sampai merah-merah semua kan Kak. Nah itu menurut Kakak apakah intuisi mereka bingung atau menurut Kakak itu gimana Kak sebenarnya Kak?
Ketimbang heeh. Mhm mhm. Lipstik iya, heeh, banyak banget bener, <chuckles> heeh. Oke kalau di aku sendiri Kak itu relate banget lagi dia aku kalau ngomongin makeup ya, lebih ke kayak ini sih aku, mmm <laughs> lebih ke lebih ke kayak eee, lebih ke kayak dompet sih Kak terus juga ya itu balik lagi kan kalau aduh aku susah nih kalau ngomong sama lawan jenis nih kalau misalnya sama cewek pasti relate nih kalau sama cewek, kan itu banyak banget tuh kan shade di da di kulit kan banyak banget kan di tangan gitu ada yang warna merah sebenarnya kalau di mata cowok sama aja kan Kak warna merahnya tuh sama aja kan tapi beda Kak, beda, beda kalau di mata <chuckles> kalau di mata cewek itu tuh beda beda beda angka tuh beda shade beda warna sebenarnya. Jadi kita tuh sangat-sangat melihat itu gitu, nah kalau di aku sendiri, mmm, nggak gimana gimana juga sih Kak aku juga cukup cukup apa ya sebenarnya beli-beli juga skincare makeup gitu gitu tapi, capek ya kalau masa dari segi makeup sama skin care aja harus ngikutin intuisi juga gitu loh kayak udahlah beli-beli ajalah kayak ya udah, mmm, kalau warnanya biasa aku pilih warna yang netral yang natural gitu nggak yang harus sampai ngikutin intuisi. <chuckles>
<laughs> <laughs> Apa tuh? <laughs> Oh oke. <laughs> Iya bener bener banget, ah, bener banget itu bener banget. Nggak ada bedanya perasaan merah doang. <laughs> Astaga. Heeh. Ngikutin intuisi ya. <laughs> <chuckles> Oh, aku kira Kakak pakai intuisi juga ketika beli makeup karena, aku kira itu bisa dipakai di mana aja gitu loh Kak kayak intuisinya, "Oh ini kayaknya gak bakal cocok deh," atau, "warnanya mungkin gelap deh," atau apa gitu atau harganya kali ya atau manfaatnya kali atau kayak yang lain masih banyak deh kayaknya kayak gitu aku kira kayak gitu.
Oh, ah. I oke. Sebenarnya ada ya heeh, kayaknya cewek-cewek juga ada yang kayak gitu Kak pakai intuisi yang begituan cuman aku terlalu capek ya untuk menggunakan masa di-skincare sama dia itu juga kayak menggunakan intuisi kayak, "Ya udahlah ya," gitu, aku biasanya juga, kalau pakai produk yang sama sih nggak pernah gonta-ganti.
<laughs> Oke. <chuckles>